Eee, tarzını düşündüğünde zaman içinde değişti mi? Nasıl değişti ve neden değişti? Biraz, eee, bundan bahsedebilir misin?
Hı hı. Yani, eee, şöyle tarz dediğiniz zaman şimdi aklıma ilk olarak <chuckles> küçüklüğümde, eee, annem bana hep böyle küt, eee, saç kestirirdi. Eee, ven o ben onu kendime yakıştırıyordum o zaman ama daha sonra zaman ilerledikçe şey aklıma geldi. Ya, aslında bana bu küt saç yakışmıyor. Sadece annem, hani, bu şekilde istediği veya kolay geliyordu demek ki ona, <chuckles> eee, demek ki böyle kestirdi diyerek hemen o saç ilk başta, mesela, aklıma gelen saç stilimi değiştirdim. Mesela, ben daha çok uzun saçtan hoşlandığımın farkına vardım. Daha farklı
I hı. Evet. Hı hı. Hangi yaşlardaydı küt, üüü, kesilen uzun zaman kullandığın?
Yani, küts eee, genelde, eee, 1. sınıf, 2. sınıf, yani, 7-10 yaş arası genelde hep küttü. Çünkü annemi hatırlıyorum, yani, saçımı yıkar, kurutur, bir tane taç takar, beni okula öyle gönderirdi her zaman.
Hıı. Evet. Peki, fark etmen, eee, böyle, 10 yaşlarında mı aslında sana yakışmadığını düşünmeye başladın?
Yani, evet. Herhâlde 12-13 yaşlarında, böyle, hani, ııı, uzun saçlı arkadaşlarımı görüyorum, eee, hoşuma gidiyor. Eee, alışık da değilim, hani, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Çünkü daha önce böyle bir deneyimim yok veya annem yapabilir mi bunu da bilmiyorum. Çünkü annem demek ki sadece onu yapabiliyor diye düşünüyorum o anda ama
Hıı. Hı hı. Peki, hiç annene sordun mu? Anne, neden sürekli kü saçımı küt kesiyorsun? İşte arkadaşlarımın saçları uzun? Ben de, işte, ne bileyim, örgü yapmak istiyorum vs. Hiç böyle bir görüşme oldu mu aranızda?
<chuckles> Görüşmem oldu işte, farkına vardığımda görüştüm. Annem de dedi ki, yani bizim ablamla aramızda, eee, 15 ay var. "Yani hangi birinizin saçıyla uğraşayım" dedi. Bir de, <chuckles> bir de, eee, hem öyle olmuş hem de temizlik açısından da dediğim gibi, hani, yıkamak kolay olsun, bir de, hani, ımm, çok kötü bir olay ama, eee, bizim çocukluğumuzda bitlenmek, <chuckles> evet, <chuckles> ilk aklına o geldi. Yani, böyle, eee, şey bitle bitlenirdik, çok bitlenirdik. Neden bitlendiğimizi de bilemezdik. Yani, bize bış başka biri mi bulaştırıyor, yoksa biz mi bulaştırıyoruz? Annem bunu da, eee, farkına varamamış. Öyle olunca, eee, bizim hep saçımızı küt yapardı, yani, hani, böyle hatırlıyorum.
Hıı. Hıı. Onunki tamamen aslında, eee, zamanı daha kolay yönetebilmek mi olmuş? Bitlenmek olabilir mi? <chuckles> I hı. Evet, hep derler ya, eee, bit, eee, temiz saça gelir, eee, işte, senin saçın temiz olduğu için geliyordur vs. eee, muhtemelen çok fazla da bitlenince artık annen de yeter, hani, eee, ben bunlarla mı uğraşacağım deyip, çözümü küt kesmede bulmuş olabilir.
E e ya, evet, çünkü çok yollar denedi. Evet, şampuanlar denedi, yani, açıkçası, yani, sinek ilacı bile sıktığını hatırlıyorum kafama. Yani, bu tarz Hı hı.
Peki Emm, pardon. Eee, peki, sonrasında şimdi küt kesmeyle ilgili konuştunuz, onun, eee, nasıl dönüştü uzu uzatmaya, hani, a eee, nasıl ikna ettin anneni, ya da annen mi seni ikna etti kısa devam etmeye?
Hı hı. Yani Yok, artık zaten <chuckles> kendimiz artık, hani, dediğim gibi belli bir yaştan sonra zaten bunun böyle farkına vardığın için, hani, eee, ben yapabilirim oluyorsun. Zaten kendin artık uğraşıyorsun temizliğinle. Eee, hani, annem artık zaten bize bırakıyordu belli bir şeyden sonra. Ben de, hani, bana uzun saçın yakışacağını düşünerek, eee, hani, uzatmaya karar vermiştim. Sonra baktım, hani, gerçekten de zor da oluyor. Yani, hani, bakımı, eee, böyle, hani, kuaförlere gidenler falan var. Efendim? Hıh.
Hıı. Hı hı. Evet. Bu arada saçların nasıl, kıvırcık, eee, düz, nasıl saçların, hani, çok gür?
Normalde saçım, eee, azdı, yani, ince telli, az ve, eee, düzdür. Eee, bu sefer onu da beğenmiyorsun. Yani, bir kıvırcık saçlı bir arkadaşını görüyorsun, <chuckles> diyorsun ki, be <chuckles> niye kıvırcık değil saçım? Yani, bunun için bir şey Ya, bak, bir aklıma geldi. Yani, böyle benim düz olunca, arkadaşlarım da, bazılarının da tabii düz hoşuna gidiyor. Ü ütüyle
Hıı. <chuckles> Anne ben bundan istiyorum. Tabii, kendinde olmayanı insan arar gibi bir şey vardır ya, görüş.
Evet, ütüyle düzleştirdiğimizi hatırlıyorum, mesela. Böyle, o zamanlar şeydi, meşhurdu. E, nerede düzleştirici falan bulacaksın böyle? Eee, yani, bunlar aslında tarzımızı bulmak için yaptığımız şeyler. Yani, hani, bundan mı hoşlanıyorum, şundan mı hoşlanıyorum, denemek. Yani, böyle, eee, güzel farkına varıyorsun aslında. Güzel şeyler.
Evet. Evet. Doğru, doğru. Peki, sonra uzun yıllar, eee, uzun saç kullandın mı? Nasıl devam etti, şu an nasılsın, mesela?
Evet. Hı hı, uzun saç kullandım çok uzun yıllar, böyle, liseye kadar. Eee, yani, gerçekten keyfini, eee, çıkararak saçımı kullandım. Eee, daha sonrasında, eee, tesettüre kar eee, girmeye karar verdim. Eee, bununla tamamen değişti, yani, tarzım. Diğer türlü her gün, böyle, saçıyla uğraşan, işte, şu şöyle olsun, ay, burası niye kalktı ya, burası niye böyle diyen birisi, bu sefer eşarpla uğraşmaya başladım. O daha çok zor. Çünkü Hı hı.
Harika. I hı. Hı hı. Hımm. Peki, eee, saçı tamamen bırakıyor musun? Yani, eee, saçın nasıl olduğuyla ilgilenmiyorsun, ııı, eşarp dışarıda olduğu için dışarısının nasıl göründüğüne mi daha fazla dikkat ediyorsun? Hıı.
Hiç i Evet, hiç ilgilenmiyorsunuz, yani, normalde, hani, her gün belki yıkayarak, hani, şekil vermek açısından kolay olsun diye, her gün yıkadığımız saç belki yıkanması gerekir, onu hissediyorsun ama diyorsun ki, ya, bugün de ben böyle idare edebilirim diyerek eee, çünkü gözükmüyor, dediğim gibi. Eee, bir bağlıyorsun, topuz yapmak için yeterli bağlamak. Yani, hani, bu şekilde tarzım tamamen değişti. Eee, bu sefer, işte, eee, o tesettürlü zamandaki de çok zor bir şekilde kendimi buldum, çok şey denedim.
Hı hı. Hıı. Evet. Anladım, çok enteresan. Peki. Hımm, i bu, eee, nasıl tesettür ül lü olmaya nasıl karar verdin? Mesela, eee, ailen, eee, tarafında yani, senin için de sorun değilse tabii ki bunu anlatmak, ailen mi, eee, bö ö böyle olmasını istedi ya da sen, eee, bir anda böyle olmaya mı karar verdin? İşte, etrafından senin çevrendeki arkadaşların nasıl, eee, baktılar vs. biraz onunla ilgili de anlatmak ister misin?
Soru soracaktın. Yok. Ha ha. Hı hı. Tabii, yani, ben, eee, ba eee, hani, kapalıların çok olduğu bir okula tercih etmiştim evimize de yakın diye de. Ama şöyle de var yani, hani, bu aileden gelen bir şey. Zaten, hani, eee, belki, hani, ailemiz çok zorlamıyor ama biliyorsun ya sen, hani, çünkü üz önünde büyükler var, kuzenlerin var, ablam var dediğim gibi.
Hı hı. Hı hı. Evet.
Yani, hani böyle olman gerekiyormuş gibi bir şeyle büyüyorsun. Hani, eee, belki zorlama da hafiften de olabilir. <chuckles> Şu an
Hıı. Aslında rol modelin, eee, var ve senin de onlar gibi olman mı bekleniyor? Anladım.
Evet, yani, şöyle oluyor. Yani, bizim ailemizde örnek vere yani herkes böyle olmaz belki ama. Mesela, böyle, ablam benden önce kapanınca kıyafetleri tamamen yenilendi, her şey yeni. Eee, bu benim hoşuma gitti. Yani bu ablama karşı bir özen ve, hani, ablam istedikleri bir şey çünkü ailemizin. Eee, bu sefer diyorum ki: "Ya, ne güzel baksana, hani, her şey ayakkabısına kadar yeni alınıyor." Çünkü tarzı da onun tamamen değişiyor. Yani açık birinden kapalı tesettüre geçmek tamamen her şeyinizin değiştiği anlamına geliyor. Bu belki hoşuma gitti yani her şeyin yenilenecek olması. Eee, bir de, hani, eee, dediğim gibi, bu hep Liseye başlayacak liseye başlayacaktım. Eee, şey diye düşündüm, yani, beni ilk tanıyan ortam kapalı görsün. Yani, daha sonra daha zorlanırım diye düşünerek, eee, lisede Evet, liseye başlamadan, yani Evet, ilk günüm kapalı olarak gittim ki herkes beni öyle tanısın. Çünkü gerçekten sonrasında tarzınız tamamen değişince, eee, insanlar da farklı tepkiler veriyor. Yani, yadırgayamıyorlarsa bile sen öyle hissediyorsun. Veya şey yorumları bile insanı kötü yapmaz mı? Yani, eee, "Ya, sana, eee öyle hiç yakışmamış, diğeri daha güzeldi." dese bana, yani m etkilen etkilenirsin o yaşta diye düşünüyorum.
Tabii. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Kaç yaşlarındaydın, eee, bu kararı aldığında? Hıı. Hımm, başlamadan önce değiştirtmeyi tercih ettin. Yadırganabiliyor mu? Hıı. Anladım. Yani, evet, eee, şimdi, belli bir yaşa geldikten sonra insanların edindiği tecrübelerle, ııı, başka birilerinin onlar hakkında söylediği fikirlerle etkilenme oranıyla, tabii ki küçükken daha kişiliğin oturmamış, eee, arkadaşlarının, işte, öğretmenlerinin ya da çevrendeki kişilerin, ailendekilerin, senin için s yapacağı yorumlar bazen, eee, gerçekten can atıcı can acıtıcı olabilir eee, olabilir, eee, gibi düşünüyorum ben de. Peki
Evet. Hı hı. Evet. I hı. Evet. Olabiliyor. Evet, bir de, hani, eee, dediğim gibi, ö öyle bir ortamda yaşıyoruz ve senden onu bekliyorlar. Eee, bunu da yani o o his de oluyor. Hani, o a eee, ekle etkilenirken bu da var. Onların onu beklediğini biliyorsun.
Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Peki şu anda, eee, düşündüğünde o yılları, geri döndüğünde, ilk o liseye başladığında ilk gün, eee, işte, tesettüre girerek gittiğinden, ııı, yaşadığın, eee, o dönemi düşündüğünde, "İyi ki yapmışım ya da keşke şöyle yapsaydım." dediğin bir şeyler var mı?
I hı. Hı hı. I hı. Yani, eee, belki, eee, tam hazır olma ya yarak kapanmış olabilirim. Çünkü m her gün, emm, eşarbımı ablama yaptırıyordum. Onun yani, sonuçta ona da bir eziyet. O da çünkü kapalı. O kendisi yapıyor, sonra benimle uğraşıyor. Bir de şöyle bir şey oluyor yani, her
Hıı. Hı hı. Hı hı. O kadar zor bir şey mi bunu yapmak?
Zor bir şey. Neden zor bir şey? Yani insanın alıştığı bir stil var. Yani ablam yapıyor, kendi yaptığını bana yapıyor ama o bana yakışmıyor ve ben onu beğenmiyorum o an aynada. Bu sefer diyorum ki: "Olmadı." diyorum ama bu sefer o da bilmiyor. Yani senin ne istediğini bilmiyor ki. Yani çünkü o ona alışmış, o kendine onu yakıştırmış ve hep aynı model yapıyor. Zaten artık nasıl bir şey oluyordu? Yani, böyle, ablamın eşarbını taktığımda od eşarp sanki direkt ablamın şeklinde bürünüyordu. O, a eşarp da alışmış. <chuckles>
Hıı. He, anladım. Ne istediğini aslında. Evet, anladım, anladım. <chuckles> Hıı. Belki de sen onu rol model arak gördüğün için onun yaptığı her şey belki çok güzel geliyor da olabilir mi? Dışarıdan bakan bir göz olduğun için, çok da sevdiğin biri olduğu için muhtemelen.
O da olabilir, yani, şey Evet, o da olabilir. O da olabilir, yani, zaten rol rol olarak ablamı alıyordum, yani, önümde, hani, dediğim gibi bir 15 ay da vardı aramızda k yani, ikiz gibiydik. Eee, bu sefer, eee, şey de çok etkili, ti stilini, tarzını bulurken, yani, o dönem eşarplar farklı yapılıyor, yani, heps herkes aynı yapıyordu, ha aynı şekilde. Ee, bilIm
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Okuldaki arkadaşların nasıldı peki? Yine aynı, eee, senin ablanın gibi mi yoksa farklı tarzda olanlar da var mıydı?
İii, benim gibi ay Evet. Şey, farklı tarzlarla gelmişlerdi. Hani, biz yeni başladığımız için söylüyorum. Ablamlar bir üst sene sınıfımızdı. Eee, zamanla baktık ki aslında bizim beğenmiyoruz ama, eee, b bi bir bakıyoruz herkes aynı tarz aslında, eee, eşarbını yapıyor. Bu sefer arkadaşlarım da onlara benzemek hani onlar gibi görünmek için herkes yavaş yavaş aslında ona bürünüyor ve bu zamanla değişiyor. Yani, bir ikinci lise 2'de farklı bir tarz oluyorsun. Eee, lise 3'te farklı bir tarz. Ya, mesela, iii, lise 1'imi anla yani aklıma geliyor şu anda. Eşarbım hı hı.
Hı hı. I hı. Değişti. Anladım. Ben de de onu sormak isteyeceğim aslında. Eee, böyle, birkaç daha, ımm, ne de detay isteyeceğim. Eee, mesela, ımm, baş ııı, başladığın tesettüre başladığın andan şu anki zamana doğru bir baktığında, kıyafetlerini gözden geçirdiğinde di eee, gözle görülür bir değişim var mı? Mesela renkler, işte, daha renkliler, eee, renkli, canlı renkler kullanırken, işte, daha soft'a mı geçti ya da daha bol, eee, ya da daha darken; daha, eee, ne bileyim, uzun ya da daha geniş yani farklı bir tarz oldu mu? Yoksa aşağı yukarı başladığın zamanlardan şu ana kadar çok benzer, eee, bir tarzla mı devam ediyorsun?
<chuckles> Evet. Hı hı. Evet. I hı. Yani, aslında çok değişti, eee, dediğim gibi, o lise zamanlarında, eee, tekdüze böyle giyinirdik yani, iş çorabımızdan, bonemizden eşarbımıza kadar aynı renk olacak.
Hıı. Peki okulun bir üniforma gibi bir renk şeyi mi vardı yoksa siz öyle mi tercih ediyordunuz arkadaşlar arasında?
Yoktu, bizde, hani, eee, k Evet, eteğimiz, eee, üstümüz, eee, ı vir yani, üniforma ama çorap rengine, eşarp rengine karışmazlardı. Rahat bir şekilde, eee, şey olduğu için bu sefer, hani, herkes rengârenk gelirdi okula. Onda gördüğünü Bir de şey de vardı bizim zamanımızda ödünç almak vardı. Şu an asla yapmayacağım bir şey. Yani ben arkadaşımın eş
Hı hı. Hıı, anladım. Evet. Öyle mi? Ne ödünç a alınıyordu en fazla?
Eee, mesela i eşarbını beğeniyorsun, "Ya, 1 hafta bende kalabilir mi? Senin eşarbını ben takmak istiyorum." diyorduk mesela. O demek ki, eee, böyle tarzımızı bulmaya çalıştığımız için denemek amaçlı, çış yani onu satın almak yerine bir deneyebilir miyim, bakayım bana yakışacak mı, bunu görmek içindi. Daha sonras Evet.
A! Çok enteresan. Evet. Hıı. Aslında özel de bir, eee, şey aslında baktığında, hani, saçında ve kafanda duran sürekli, aslında biraz kişiye özel bir şeymiş ama tabii, gençken biraz daha farklı. Evet, doğru.
Evet. Ama paylaşıyorduk. Evet, ben de çok verirdim. Yakın arkadaşlarım da bana verirlerdi. Bu da güzel bir şeydi, yani, o zaman ama şu anda dediğiniz gibi, böyle paylaşmak istesem yani paylaşacağım şeyler s tabii çok sınırlı olur veya, işte, bir düğün için hani bir özel bir kıyafet alırsın ama onu sadece düğünde giyersin ya. Eee, bir arkadaşın da o kıyafetle düğününü atlatabilir diyerek, eee, verebileceğim kıyafetlerim olur, yani, veya isteyebilirim de ödünç. "Ya, sen bir sen düğünde görmüştüm, hani bunu giymiştin. Ya, benim de arkadaşımın şeyi var. Bunu kıyafetini ödünç verir misin?" diye isteyebileceğim tarz bir şey yani onlar. Ama, eee, yani ne değişti günümüze kadar dersen, dar giyindiğimiz çok zaman oldu. Mesela dapdar bir pantolon giyerdim, çok uzun bir giyerdim. Bir elbis Evet, yani, böyle pardösü gibi bir üst giyerdim çünkü altım çok fazla gözükmezdi onun dar olduğu, öyle seçerdim. Daha so zamanla böyle hafif daha, eee, kısaldı üstüme giydiğim şeyler ama bu sefer bol pantolonlara döndüm ve daha rahat ettiğimi de düşündüm zaten. Evet.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, kısa süreli. Anladım. Hı hı. Çok uzun bir üst. Hıı. Hı hı. Evet. Hımm, evet, farklı bir Peki bu ne kadar zaman içerisinde oldu? Lise hayatında mı yoksa bittikten sonra mı?
Bu Yo, yo, bittikten sonra. Üniversitede farklıydım, eee, ööö, işte çalışmaya başladı, iş hayatında farklıydım, yaşadığım şehir değişti, buna göre farklılaştım. Evet, asla giymem dediğim mesela babet, terlik ya ben bunları asla dışarıda giymem diyordum ve çok sıcak bir memlekete yerleştim. Eee, terliksiz kesinlikle terlikle duruyorum yani. <chuckles> Babet ı yani, nasıl giyiyorsunuz ya, falan dediğim arkadaşlarım var, hatırlıyorum. Yani, şu anda ı kısa bir çorap giyip babet çok tercih ediyorum. Yani bu zamanla, eee, tarzımın değişmesinde, eee, yaşadığım yer de çok etkili oldu.
Hıı. Hıı, hepsi değiştirdi, öyle mi? Hıı. <laughs> Kesinlikle, kesinlikle. Peki, eee, peki geriye dönüp baktığın yani, <clears throat> aslında gen ııı, gi değişimini, gelişimini gördüğünde, eee, seni en çok etkileyen ne olmuştu tarzının değişiminde böyle en, eee, vurucu ne diye düşünebilirsin?
I hı. Hı hı. Yani, açıkçası tamamen değişmesi beni, hani, böyle etkileyen, hani, kapanmam, o sürecim olmuş olabilir. Eee, veya, eee, bir de yani aslında, hani, böyle, etkilemedi de hepsi bana bir şey öğretti, hayatımda yaşadığım hepsi. Yani, şu an mesela asla giymem dediğimi eminim ki belli bir yaşa gelince giyeceğim. Eee Evet. Çok değişiyor.
Hı hı. Hıı. Değil mi, insanın zevkleri, eee, tercihleri değişebilir. Peki şeyi merak ettim, saçların şu anda nasıl? <chuckles>
<chuckles> Şu an saçlarım uzun. Eee, evet. Evde de güzel bakım yaparak, eee, geziniyorum yani kendime bakarım, böyle, eee, istediğim şekli veririm. Eee, yani ondan vazgeçmedim. <chuckles>
Uzun mu? <chuckles> Evet. Harika. Eee, çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Eee, seninle ilgili çok özel anılarını anlattın bana. Hoş bir sohbetti, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Hı hı. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.